ค่ะ แล้วเราคิดว่าร้านที่เขาทำไก่ย่าง เอ๊ะ มะแขว่นตัวนั้นน่ะค่ะ สิ่งที่เขาขาดไป หรือว่าสิ่งที่เขาทำพลาดไปเนี่ย มันคืออะไรอะคะ ที่มันทำให้ลูกค้าอย่างเราอะค่ะ ไม่ประทับใจ แล้วก็ไม่คิดจะสั่งจานที่ 2 อะค่ะ
คือด้วย ด้วยสัมผัสด้วยอะค่ะ เปลือกมะแขว่นนะคะที่อยู่บนไก่อะค่ะ มัน มันดูชัดเกินไป แล้วก็พอกินเยอะ มันก็ชาลิ้นจนเกินไปอะค่ะ แล้วมันไม่มีอย่างอื่นมา มากลบเลย ถ้าเรากินเมนูอื่น มันก็ไม่เข้ากับไก่ย่างมะแขว่นอย่างนี้ค่ะ